あ、なんか、あの、いふう、なんか、子供、ぐながらに食べられないものとかもやっぱりあって、うーん、なんか、例えばセロリとかあんまり匂いがすうの好きじゃなかったんですけど、そういうののスープが出てきたりすと、わ！っていうのはありましたね。うーん。
うん。 うん。 はい。 あ、はいはいはい。 ああ、はい、へ。ね、ミネストローネ的なやつかな？ね。そうですか。あ、じゃあ、それは、残しても特に何か言われることはないすかね。おお、ほ！そうですか、ええ。へえ。
そうですね。はい。ま、そいきやいなものもありましたけど。はい。 あ、それが結構厳しかったんですよね、残すと。そうなんですよ。だから、なんか、帰りの会まで食べ食べさせられて
<laughs> あ、残って、たず時代です、もうはい。
残って食べましたね。でも、なんか、い嫌んなっちゃって、せの、もう帰りの会で、みんな「はい、じゃあ、さようなら」ってなってから、なんか、ほんとはいけないんですけど、ま、大体残ってる子が決まってるんで、その子達とそうですね、袋に入れて、しなんか、内緒で焼却炉に持ってくみたいな。<laughs> 処分、みたいな。じゃないと帰れないんで、もうなんかそうなんです。
あ、ええ。 <laughs> そっき ええ。 いやいやいやいや、そうですよね。そうします。どうやったって、時間かければいいってものじゃないですしね。
そうなんですよ、もう入らなくって、嫌いだし。そうなんです。そういうのは嫌だったんですけど。うーん。
そうだよね。そうですか。ええ。あ、でもそれも、まあ、え、いい思い出ですよね。どうやってこっそりこっそり隠して減らして燃した、ね、減らしま焼却炉に持ってくのがいいですね。ごみ箱じゃ、やばい。<laughs>
そうですね。 <laughs> そうですね、なんかね、うん。うん。うん、そうですね、うん、おごみ箱じゃまれちゃうんで、焼却炉に、まあ、そうですね、焼却炉のおじさんがいない時に、なんか、こう「あ、今来てないよ」とか言って「走って！ダッシュ！」みたいな感じで、出して、ダーッてだしちして、<chuckles> ポンって入れる、みたいな。そうですね、そういう感じではい、そういう、なんか、忍者ごっこ的な感じで。<laughs> やってましたね。はい、そんなエピソードがいっぱいあるんですけど。<laughs> そうなんですよ。うん。はい。はい。
そうですよね。 ん、あ。 はあ、あ。 <laughs>「よし！」みたいな。<laughs> え、それいいですね、いい思い出ですね、それもまたね。ね。 あ、ほんとですよね。 <laughs> ね。そっか。なんか、季節ごとのメニューで、楽しみだったものとかありますか？
ああ、でも、炊き込みご飯とか、すごい、なんか、楽しみでしたね。栗ご飯とか、なんか、筍ご飯とかそうですね、ありましたね、やっぱり。なんか、竹林とか、まんかね、あ、そうですね、栗ご飯は、ほんとに、大好きでしたね、栗ご飯。ほんとに。うーん、美味しかったですね。はい。うん。はい。あ、全然大丈夫ですね。なんか、むしろ出してもらえたら、う嬉しいかもってゆ <chuckles> そうですね、ほんとに。
え！ほんてった、うーん。ああ、いや、それほんと、充実してるな、愛知県。ね。うーん。じゃあ、もう、今頃ですよね、栗ご飯って。あまね、うんうん。 いや、美味しそう。なんかお腹空いてきますよ。でも今食べても全然、ね、あれですね。今食べられてもうーん。ほんですよね。かってぐら。いや、懐かしいぐらいですよね。ね。え、それほんと、し食育成功例ですよね、完全に。
はい。あ、そうだと思います。なんか、学んだことも多くて、そうですね、なんか、自分のメニューに取り入れてるとかもあるんで。そうですね、はい。あ、とんでもないです。聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。
うね。 うーん。 あ、そうなんですね。あ、今日はほんとに楽しいお話ありがとうございました。とってもためになりました。ありがとございます。